Tu sais, heu, là il y a pas longtemps j'avais envie de reprendre, heu, un peu le sport, parce que, bah, ça fait, heu, en fait je suis parti je suis parti en vacances, heu, il y a une dizaine, quinzaine de jours je dirais, il y a 2 semaines et heu et j'ai vraiment envie de reprendre le sport. Mais bon, j'ai un petit peu peur, tu vois, heu, de me blesser surtout, heu heu, au niveau des des jambes, dans le sens où hem, j'ai souvent des courbatures de fou en fait dans les jambes et à chaque fois, du coup, ça me ça m'empêche de travailler mes jambes et heu, et du coup bah, je je sais pas trop quoi faire, comment approcher la chose, comment me dire: «Bon, heu, je reprends, et cetera». Mais j'ai s tu sais cette cette peur en moi de voilà, de me dire: «Mais en fait, je vais avoir mal et ça va me saouler». Bref! Donc je je sais pas trop quoi faire, comment m'y prendre, heu, voilà.
Ouais. OK. Ouais. OK. Bah, avant tout, heu, sache que que je compatis, c'est vrai que, heu, quand tu as fait une pause et que, heu, tu as envie de reprendre le le sport c'est c'est jamais facile, heu, surtout si si après, heu, tu as tu as un projet, heu, derrière et heu, du coup dis-moi, ça serait, heu, du coup quel type, heu, de sport que tu aimerais, heu, recommencer?
Mmh mh. C'est ça. Bah, heu, alors moi de base, heu, je fais, heu, de la enfin je je fais de la musculation. Donc heu, donc vraiment, heu heu, bodybuilding pas pas bodybuilding dans le sens, heu, dans le sens, heu, professionnel, hein! Mais, heu, dans le sens, heu, j'essaie de construire mon corps. Et heu et je t'avoue les jambes, hein, c'est toujours, heu, en fait j'ai j'ai toujours pas envie quoi.
OK. Ouais. OK, ouais, je vois. Et heu, bah c'est c'est c'est vrai qu'en plus, heu, les jambes, heu, ça a souvent une mauvaise réputation, heu, d'être, heu, un petit peu la chose que que tout le monde déteste. Donc c'est vrai que c'est ça on donne ça donne pas trop envie de de recommencer. Heu, après, heu, est-ce que, heu, toi avant tu c'est quelque chose que tu faisais, heu, assez, heu, souvent ou tu étais déjà, heu, réticent, heu, à les faire?
C'est ça. Bah, j'ai toujours été réticent, en fait, à les faire, tu vois. Et hem et en fait le le plus gros souci, c'est qu'à chaque fois que je veux les faire, je me dis: «Bon bah je les fait, et cetera». Donc heu, voilà donc heu, là, heu, je me dis: «Bah vas-y, go!» Tu vois. Et en fait, après, j'ai mal pendant, mais genre, heu, franchement, si je dis une semaine, c'est vraiment, heu, voilà, j'ai mal pendant, ouais, heu, ouais ouais une semaine, quoi. Donc heu heu, et une semaine non-stop, quoi. C'est horrible, j'ai du mal à marcher, heu, j'en peux plus, bref. Et du coup, bah, en fait, comme j'en fais pas pendant je refais pas les jambes pendant une semaine parce que j'ai mal aux jambes et beh du coup mon corps il arrive pas à s'habituer et et et du coup, beh, en fait, à chaque fois, je fais les jambes, beh, à chaque fois je souffre pendant une semaine et à chaque fois c'est horrible et à chaque fois j'arrive pas à marcher et truc. En fait, c'est vraiment un un un cercle vicieux et et j'arrive pas vraiment à à m'en détacher, tu vois. Et à me dire, allez, heu, là je fais les jambes alors que j'ai mal. Tu sais en fait, c'est, je pense, je sais pas si c'est dans ma tête, ou je sais pas si si je m'y prends mal ou, en fait je sais pas, et mais j'ai j'ai envie de le faire, tu vois, parce que, bah, c'est important, les jambes, heu, voilà, j'ai pas non plus envie de ressembler à à un triangle avec, heu, des jambes tout toutes fines quoi, tu vois?
Ouais. Ok. Ouais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Bah, c'est c'est sûr que c'est c'est quand même im important de de faire les jambes pour, heu, que tu puisses, heu, bah travailler justement, heu, tout tout ton corps et puis c'est sûr que, heu, si tu as déjà fait ça avant et qu'à chaque fois ça te fait pendant une semaine, heu, des douleurs, heu, c'est vrai que tu peux avoir 2 fois, heu, moins envie de de refaire, heu, la chose. Après, ce que ce que je peux te te conseiller c'est, heu, justement, heu, bah forcément continuer à à faire, heu, les jambes mais tu commences que petit à petit, progressivement. Tu te fixes, heu, un objectif, bah, par exemple, là je vais faire, heu, tel temps. Et heu, avec, heu, je vais faire telle machine. Et heu, donc au début tu prends des des objectifs, heu, pas trop ambitieux, faut pas que non plus que que tu aies mal aux aux jambes, heu, pendant pendant une semaine à chaque fois. Mais heu, voilà au début des petits objectifs et puis après, heu, tu essayes de d'augmenter forcément tes objectifs parce que le le but aussi c'est c'est de progresser. Donc heu, à chaque fois tu tu rajoutes du temps tu rajoutes des machines et heu, jusqu'à ce qui, heu ce que tu arrives à un niveau, heu, qui est pour toi, heu, estime être suffisant.
Mmh, mmh, mmh, mh. Exactement. Ok. Mmh mh. Mouais. Mmh mh. J'ai compris. Bah, après, heu, le le le seul souci en fait dans la musculation, c'est que je peux pas me dire hem, je je fais un un petit peu enfin dans le sens où la séance c'est c'est soit je fais la séance soit je la fais pas, parce qu'en fait et le problème c'est ça qui m'énerve, c'est que, tu peux pas en fait mettre par exemple, heu, imaginons, heu, voilà, je fais une série, heu, de 8 répétitions à la à la presse donc à la leg press avec heu, par exemple, heu, voilà, moi, je mets environ, heu, 90-100 kilogrammes, tu vois? Heu, et en fait, je peux pas me dire: «Bon, bah vas-y, là, heu, je mets, heu, 50 kilogrammes et et je fais et je fais mes 8 répétitions» parce que ça sert à rien dans le sens où mes jambes, elles vont pas parce que le but de la musculation, c'est vraiment de détruire le muscle pour pouvoir qu'il se re en fait pour qu'il se reconstruise plus re plus fort. Et du coup, beh, en fait, je suis obligé à chaque fois d'être intense et et c'est cette intensité qui à la fin me me fait mal et en fait, j je j'arrive pas moi le heu, mon souci et je je sais pas pourquoi. C'est que j'arrive pas à me dire: «Bon bah là j'ai mal, mais vas-y, heu, je fonce quoi.» Même si j'ai mal, heu, tu vois, je je le fais et puis heu, certainement que mon corps il il va s'habituer, tu vois?
Ouais. Mouais. Ouais. OK. Ouais et puis, heu, bah, si c'est vrai que si si tu es vraiment dans dans cet objectif-là, heu, bah, après tu peux, quand même, heu, essayer avec des des des objectifs, heu, malgré tout, ambitieux, dès dès la 1re fois. Tu peux dire: «Bah tiens! Je vais je vais essayer de faire, heu, le le même poids que que tu fais d'habitude» et heu, derrière, heu, tu vas peut-être faire un peu moins de de répétition ou heu, d'habitude, tu avais, heu, l'habitude d'éc d'échanger, heu, plusieurs, heu, exercices, heu, sur, heu, les jambes, bah, là, tu te dis: «Ben, on va faire un petit peu moins d'exercices mais avec des exercices qui sont, heu, toujours aussi aussi durs». Pour que, toi, après, heu, ça soit, heu, intéressant pour toi et puis aussi, heu, je pense que c'est intéressant, heu, je sais pas si tu as déjà, heu, pu en parler avec, heu, notamment, heu, d'autres personnes, heu, qui soient, heu, dans la salle ou quoi? Pour, heu, justement, aussi, avoir, eux, leur ressenti, si, eux, c'est ça leur est déjà arrivé.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh, mmh mh. Mmh, OK Mmh mh, mmh mh. Bah heu, je t'avoue, dans la salle, heu, j'ai jamais vraiment essayé de parler avec les gens parce qu'on est un peu tout le monde est quand on est à la salle, on est un peu tous, j'ai envie de dire, heu voilà, c'est ça focus, heu, dans sa bulle. On est vraiment, heu heu, f concentrés sur notre entraînement, tu vois? Mais heu, mais peut-être que je devrais, effectivement, demander conseil, heu, à ces à des personnes qui sont, peut-être, un peu plus expérimentées que moi et cetera, auxquelles je vois heu, qui ont peut-être, heu, bah, des des jambes un peu plus, heu, volumineuses et cetera, hem, qui pourraient, heu, effectivement m'aider au niveau des jambes.
Ouais. Ouais, focus. Mmh, Ouais, a et puis après, alors, je je sais pas si, heu, ton la salle où là tu es, c'est quelque chose, heu, qu'ils proposent et ce que tu peux faire aussi, c'est, heu, demander à un coach, heu, sportif qui, du coup, heu, crée, heu, des des exercices avec toi mais heu, tu le prendrais, heu, forcément, heu, que pour les jambes. Heu, comme ça, tu peux lui expliquer les les différents, heu, problèmes, heu, que tu as et peut-être que lui, heu, il saura, heu, tout à fait, heu, pourquoi ça fait ça et que, du coup, il pourra, heu, t'aider, heu, dans ce cadre-là, heu, peut-être, heu, remplacer les exercices par des autres, des des des choses qu'il qu'il pourrait faire pour que, justement, heu, toi, derrière, heu, tu y arrives mieux à faire, heu, à faire les jambes.
Mmh mh. OK, OK. Mmh mh, mmh mh. Bah, justement, tu vois? Tu tu fais bien de me dire ça parce que, heu, moi, j'avais pensé justement à prendre un coach et heu, et justement, bah, j'en avais pris un, heu alors, avant, hein, heu, que ça se donc ça fait longtemps. Ouais, voilà, je en fait, là, j'ai envie de reprendre mais bon, ça fait longtemps que j'ai que que j'ai j'avais fait déjà, heu, de la muscu, heu, à l'époque et j'avais pris justement, tu vois? Heu, un coach et heu, et moi, je lui ai dis: «Voilà, heu, bah, quand je fais ça, j'ai mal. Heu, quand je fais ça, j'ai mal. Quand je quand je fais ce mouvement-là, bah, j'y arrive pas, ça me fait super mal» et cetera. Bref donc c'est vrai qu'il m'avait donné quelques tips. Mais pour pour, heu, les les jambes, en général, c'était vraiment: «Bah, écoute, heu, f faut le faire même si, heu, même si tu as mal. Bah, écoute, après tu t'habitues, quoi», mais j'ai j ce ce en fait, j'ai un un blocage mental de, heu, bah, j'ai s en fait, j'ai super mal, tu vois? Et j'arrive pas à à me dire: «Bon, bah, je les fais, même si j'ai mal», tu vois?
Mouais. OK. Ouais. Ouais, ouais et puis, heu, bah après, c'est c'est vrai que, du coup, si si tu as plutôt des des conseils comme ça, heu, forcément, c'est c'est compliqué mais heu, je pense que, justement, si tu demandes, heu, un coach, heu, spécialement pour les jambes et que tu poses vraiment sur la table et dire: «Bah, voilà, moi, les jambes, heu, c'est c'est vraiment quelque chose, heu, qui m'insupporte, je j'a j'arrive pas à à progresser, à chaque fois. Pendant une semaine, heu, ça va pas», heu, je pense que, justement, il pourra, heu, peut-être t'a t'apporter des choses en plus, heu, que ce que tu as déjà pu avoir, heu, comme tu l'as pris, heu, que que sur, heu, que sur, heu, ce ce domaine-là, et puis après, heu, est-ce que tu as déjà essayé, heu, de ton côté, de de faire, heu, des recherches, heu, que ça peut être, par exemple, heu, sur internet ou quoi ou pour, heu, justement, heu, trouver des des solutions pour ça?
Mmh mh. Ouais. Mouais. Bah, je t'avoue, heu, j'ai pas vraiment cherché, bah, tu sais à part, heu, à part les gens qui disent: «Bon, bah c'est des courbatures et puis, heu, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport.» Heu, <blows air> on m'a jamais vraiment bien conseillé là-dessus, heu, même les s en fait, les coachs sportifs, heu, s il y en a pas qui existent entre guillemets spécialisés sur les jambes. Heu, un coach sportif en général, ça va être un peu sur tout, après bon, effectivement, il y en a qui vont peut-être préférer les jambes et qui vont avoir, peut-être, un peu plus d'astuces et cetera. Mais bon, j'ai jamais croisé ça. Et heu et ouais, après non, j'ai
Ouais, ouais. Ouais.
j'ai v jamais vraiment, heu, cherché en fait, heu, sur, hem, ouais sur, heu, sur, heu, internet ou quoi, mais je je devrais je devrais parce que, ça peut être intéressant et surtout beaucoup moins cher parce que, ça aussi c'est un problème. Heu, les coachs, bah, c'est pas gratuit, et ça coûte très cher.
Mouais puis c'est a c'est c'est vrai que ça peut aussi derrière, heu, te faire un petit gain économique, heu, c'est toujours ça ça de plus, heu, de pris et puis oui après, heu, surtout n'hésite pas, heu, à travers les différents sociaux réseaux sociaux de justement, heu, trouver, heu, des des diverses solutions. Après tu tu les essayes tu vois si ça marche, si ça marche pas. Parce que, heu, peut-être que voilà, heu, des fois tu tu vas aussi, heu, voir des trucs, heu, il y'en a d'autres qui vont dire que ça marche super, heu, pour leur corps et tout et heu, des fois, bon, heu, c'est des exercices que toi tu vas faire, bah, forcément on n'a pas tous, heu, les les mêmes corps donc peut-être que toi ça ça aura, une réaction, heu, totalement différente. Donc heu, je pense que oui, de toute façon en soi tu tu risques pas grand chose, heu, d'essayer alors peut-être des des petites blessures et cetera, mais heu, si si tu avances pas, si tu essayes pas de faire des des choses nouvelles, heu, ça va pas s'améliorer. Donc heu, je te je t'encourage vivement à, heu, bah, essayer ces différ petites astuces que tu peux trouver sur les réseaux sociaux, tu vois si elles marchent ou pas et puis bon, si elles marchent pas tant pis et si elles marchent bien, bah bah tant mieux et continue.
Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Tu as raison. Tu as raison. Mouais. Ah ouais! OK OK, bah tu sais quoi je vais je vais essayer de chercher ça là. Je vais regarder, heu, sur, heu, TikTok, Instagram, heu, tous les les les grands noms un peu, j'ai envie de dire, heu, de la musculation, heu, tout ce qui est heu, Tibo InShape ou même des des chaînes américaines, Chris Bump, tout ça ba bon, je vais je vais je vais essayer de chercher et en même temps, j'ai un ami aussi, tu viens de me faire rappeler, c'est vrai qui qui lui travaille là-dedans qui est coach et cetera donc heu, je vais potentiellement, heu, lui envoyer un message, même si c'est vrai que ça fait longtemps, bah, que j'ai pas fait de de muscu et du coup que je l'avais pas contacté. Bah, écoute merci, hein, vraiment des des des petits conseils et heu et puis, bah, je vais faire ça, hein!
Ouais. Mouais, puis écoute, heu, merci, heu, pour toi pour, heu, tout ce que ce que tu m'as partagé puis j'espère, heu, vivement que tu tu vas réussir à régler ce prob